Bagaimana kamu menyeimbangkan antara kerja dan kehidupan pribadi kamu?
Oke, menarik ya, antara kerja dan kehidupan pribadi. Kebetulan nih <laughs> kebetulan Ini kan, eee, aku ini sudah berkeluarga ya, Kak, ya. Berkeluarga dan, eee, apa namanya, aku itu nggak bisa kalo nggak kerja, dari awal de sampai aku sebelum nikah itu aku sudah bilang sama suami, "Aku walaupun sudah punya anak, aku maunya harus kerja." Eee, terlepas walaupun, eee, suami bisa menafkahi secara total ya, Kak, ya, gitu. Cuma memang, rasa it kera kerasa itu ketika apa namanya, aku sudah punya anak ya, Kak, ya. Setelah punya anak bayi terus aku harus kerja, kayak gitu tuh kadang, kalau ninggalin bayi itu ada rasa aduh berat, ada rasa berat, ada rasa apa namanya, eee, nggak enak gitu loh. Setiap hari walaupun di rumah ada yang ngasuh gitu, biasanya ada yang ngasuh, tapi aku harus kontrol gitu. "D Dia bisa nggak ya ngasuh anak aku? Dia bisa nggak?" Jadi kayak malah kerjaannya itu malah apa ya namanya, nggak fokus gitu, nggak fokus. Terus jadinya
Ya oke, silakan. Heeh. Oke. Oke. Heeh. Oke. Oke. Baik. Setelah punya anak. Oke. Mmm. Oke. Oke jadi pengaruh, oke oke. Ah, terus gimana, Kak?
Mmm.